Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por aquí checando algunas cosas y un poco sorprendido por algunas tecnologías nuevas que están saliendo y bueno, ya ves que cómo está la la inteligencia artificial actualmente evolucionando muy fuerte y toda la tecnología alrededor del internet, ¿no?, que cada vez el internet es más más, este, más veloz, tiene mayor profundidad las redes WiFi y demás. Entonces dije, bueno, pues vamos a compartir una pregunta a ver a ver qué tal. Sí, mira, ¿cómo crees que la tecnología ha mejorado tu vida diaria?
Qué bueno, me da gusto. Ujú. Mm, sí, así pasa. Sí, sí. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Ujú. Claro, claro. Uy. ¿Qué te diré?
Ajá.
Pues yo creo que, para empezar, sí la ha mejorado, porque pues, ya ves que luego hay personas que dicen que la tecnología, pues, les afecta o afecta a las personas. Yo creo que en general, la tecnología me ha ayudado más de lo que me ha afectado. Y yo creo que como eso podría ser, sería
Okey. Sí, ajá. Ajá. Claro. Muy bien. Sí.
Haciéndome la vida más fácil.
Ajá. Okey, muy bien.
Para ponerlo en palabras sencillas.
Sí, sí, sí, sí.
Yo creo que sería sería así, haciéndome la vida más fácil.
Ah, Okey. Muy bien. Este, yo también pienso, al igual que tú, que este la tecnología sí nos ha facilitado la vida y y que sí ha mejorado la vida porque, eh, independientemente ahorita de de todo lo que se puede suscitar en relación al internet, a la inteligencia artificial y demás, y hasta las guerras mismas, ¿no? Que desafortunadamente también están ya demasiado equipadas. Eh, también hay avances científicos muy fuertes. Por ejemplo, en medicina, ¿no? Ya cada vez sí, cada vez salen, pues más cosas para mejorar nuestra salud y de una manera que a lo mejor todavía no están en cualquier hospital, ¿no? pero cuando estén va a ser un cambio de vida trascendente totalmente. Entonces, ¿crees? Ajá.
Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Cierto. Sí, tienes Sí, claro. Ujú. Sí, creo que sí, creo que es eso que dices, eh, no solamente me refiero o bueno, yo me refería más como a
Sí.
por ejemplo, lo que usamos en el día a día, ¿no?, redes sociales, algo así, pero ahorita que lo mencionas, sí es cierto eso. Hay un montón de cosas que a veces, ah, bueno, como ahorita, yo no lo pensé, pero hasta que lo mencionaste, la tecnología cómo nos ayuda a pues, por ejemplo, en la en la salud.
Ajá. Claro. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Por supuesto, sí.
Cosas así, creo que sí es muy interesante.
Sí, sí. Claro. Sí, este bueno, ahorita, por ejemplo, eh, principalmente yo veo también un cambio en cuanto a transporte. Eh, y obviamente en trenes, pues ya ya de hace mucho tiempo los trenes eran eléctricos, ¿no? Pero cada vez son más rápidos, cada vez este son trenes que consumen menos energía por la misma tecnología de alguna tecnología de levitación que llegan a utilizar. Entonces llega a ver ahorita también en cuanto a transporte eléctrico, nombrando también, obviamente, a los carros eléctricos, que cada vez que se ve más el el ahorro que se tiene con un carro eléctrico. Eh, este, hay algo, pues, más trascendente, ¿no?, en ese sentido ey.
Ujú. Ah, cierto. Sí, claro. Ujú. Ajá. Sí. Oh. Sí tienes razón, sí. Sí, sobre eso que mencionas, creo que en el día a día.
Ajá.
A mí, por ejemplo, ahorita que lo dices, hace yo estaba de viaje, fui a otra ciudad, un poco un poco alejada y tomé otro camión un camión que no era. <chuckles> Bueno, tomé uno que salía más rápido, tardaba un poquito más, pero ya me quería. Entonces me vine y creo que no me puse a pensar, pero todo el camino
Okey. Muy bien. Sí. <chuckles> Sí. Okey. Ajá.
Yo venía en el en el mapa, ya ves, en el Google Maps y le puse la distancia y te marcaba las rutas, todo eso. Usualmente yo no manejo en carretera, pero me imagino, de hace unos 20 años para acá, pues, sí ha de ser una mejora grandísima, ¿no? En me mo me pongo también a pensar en eso.
Claro. Muy bien. Claro. Sí, sí, sí, sí. Oh. Ajá. Sí, ahorita que estás mencionando esa parte, este, yo en algún momento bueno, yo estoy en Toluca, en una ciudad de México, eh, estoy cerca de la Ciudad de México, pero mm, hubo un tiempo en el que estuve viajando, bastante, a la Ciudad de México. Y
Ujú. Ah, pues, mira, justo ahí andaba yo.
¡Ah!, fíjate. <chuckles> Entonces, eh, exactamente, yo tenía mucho el problema que, para llegar a mi trabajo, o había mucho tráfico, o un accidente, o sea, diferentes, muchas razones para para, este, para llegar temprano era todo un triunfo. Entonces, yo abría mi aplicación, de Waze, y, este, y me ayudaba mucho a escoger diferentes rutas, es más, al final de cuentas terminé aprendiéndome esas rutas, ¿no? Pero pero sí, este, mm, eh, esa esa herramienta de co con el mismo internet del celular, me ayudaron mucho para facilitarme la vida, en esos momentos, eh, eso fue algo que para mí era, este, hasta cierto punto, mágico, ¿no?, porque yo, para conocer la a la Ciudad de México, a esas alturas, pues, era muy complicado. Sí, entonces, eh, cre creo que sí es algo bien importante. Yo no sé si a ti te haya tocado algo así, similar, en cuanto a que la tecnología te te facilite algo importante para ti.
Ujú. Ajá. Mm, ya me imagino. No, claro. Claro, claro. Si. Ah, qué pa Sí. No, claro. Claro, claro, me imagino. Sí. Mm. Yo creo que sí, por ejemplo, por mi trabajo, a veces tengo yo que enviar enviar, este, correo electrónicos, eh, mensajes, pasarlos de un idioma a otro. Y entonces, creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial a mí me ha ayudado bastante porque me
Ajá. Okey. Muy bien. Claro. Sí. Okey.
me lo pone más fácil. Ya no tengo que ponerme a pensar en redactar todo un correo quien sa largo, ya nada más es o a checar la ortografía que uso, todo eso. Entonces sí, o a veces cuando salgo, por ejemplo, ahorita mencionaste la ciudad de México hace poco también fui.
Ajá. Okey. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Muy bien.
Y tú sabes cómo es el metro, ¿no? Está como algo está largo. Entonces, yo hice fue pues en en en el en la aplicación de Google Maps, en de volada, le pones ahí a donde quieres ir, te dice dónde bajarte, dónde subir.
Uh, sí. Ajá. Okey. Claro. Sí, sí, sí.
Entonces creo que eso también me ha ayudado mucho en cuanto a yo yo tiendo a viajar mucho, entonces también eso me me ha servido bastante.
Muy bien. Claro. Sí, sí, sí, sí. Oye, y tú, por ejemplo, ¿has tenido, no sé, alguna experiencia donde digas todo lo contrario a lo que me has comentado? Que digas, hijo, pues gracias a la tecnología, esto está mal, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú tengas algún comentario okey.
Mm. Fíjate que sí. Sí, sí, sí, te podría decir lo contrario a lo que te estoy diciendo ahorita, pero no sé, mira, por ejemplo, yo te diría lo que la mayoría de la gente creo que dice las redes sociales, ¿no? Como, pues, de ujú, much
Muy bien. Ajá. Okey.
Son buenas, son buenas, porque te ayudan a comunicarte, a hablar con personas que conoces, etcétera. Pero del otro lado, pues sí es como que híjole, ahora sí, pues no sé, me imagino, se mete un niño y empieza a ver tantas cosas que
Sí, claro. Sí. Ajá. Sí, sí. Correcto, sí.
Hay cosas así do donde yo digo, híjole, ahí sí no no está tan padre, ¿no?
Sí, sí, sí, ahorita que estás, este, comentando acerca de eso, este, pues sí, las redes sociales tienen su lado bueno, pero por ejemplo, nosotros que estamos en México también el lado malo, ¿no?, eh, en algunas ocasiones a la gente vulnerable, principalmente a los niños, a los jóvenes o a la a las personas mayores que algunas veces todavía no entienden el proceder de de una red social, este abusan la algún tipo de persona para extorsionarlas o para robarles información y y que y quitarles su dinero al final de cuentas, ¿no?, o ajá.
Ujú. Sí. Exacto. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí, justamente, ujú, es eso que pues Se puede usar bien, pero se puede usar mal. Entonces, eh, varía más en cuanto a quién la use, cómo la uses, pero pues tú sabes que muchas personas usan las cosas buenas para el mal y, pues, ahí ya todo se echa a perder.
Claro. Sí. Correcto. Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo yo pensaría que también la tecnología, en algún momento, pues, a mí sí me ha parecido mal en el sentido de la contaminación, ¿no?, por ejemplo, eh eh, creo que, eh sí, creo que ya llevamos mucho tiempo con una industria, con procesos industriales y hasta apenas que se esté empezando a dar la el concepto del cambio climático y que se está empezando a notar el cambio climático, creo que es cuando se les sí.
Ah, también. Ahora que lo mencionas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo diría eso, ¿no?, que se empieza a notar.
Sí, de deja de que se empieza a notar, sino que, hasta apenas ahorita, como que el mundo empieza a ver una forma de tener energía limpia, ¿no?, eh, cuando, pues, ajá.
Sí, no, y mira, me pongo yo, en eso que dices, me pongo yo de ejemplo para mal, a la mejor, cuando yo era más más joven, yo me acuerdo, en la escuela, que decían: "El cambio climático, y el cambio climático y que ya"
Ajá. Sí. Okey.
"y que, en 10 años se va a notar el el clima". Y yo decía, yo era un niño, yo decía: "en 10 años qué, pues, en 10 años yo, a lo mejor, ni estoy vivo, ¿no?" No no no lo ves así.
Ajá. Sí, sí. No. <chuckles> Sí, sí. Sí, sí, claro.
Pero fíjate que, ahora, en, al menos en la ciudad donde vivo, yo vivo en Guanajuato, em, el clima ha estado cambiando bastante. Antes llovía, ahora ya no llueve, antes no había calor, ahora hay calor. Entonces, sí es algo que se nota y creo que, como dices, en partes, eh, tal vez no la tecnología, directamente, pero la forma en la que se hace, la forma en la que se produce, se mantiene, todo eso que afecta bastante.
Ujú, muy bien. Ajá. Claro, sí. Sí, sí. Correcto. Ajá. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, no, más que todo una tecnología que no fue hecha adecuada ni con principios ecológicos, ¿no? Eh, porque.
Nan. Sí, creo que es eso, que no vino en pensando en: "Híjole, ¿cómo va afectar?". Solo se hizo porque, se puede hacer.
Ajá. Claro. Exacto por dinero al final de cuentas, eh, y creo que obviamente existe también todavía la suficiente tecnología para hacer procesos limpios, más, sin embargo, algunas empresas no lo hacen por no querer invertir más, ¿no? Por no perder dinero. Entonces de ahí la situación de que se van a países como nol de nosotros subdesarrollados para, poder aprovechar ese tipo de situaciones, ¿no? Y pagar menos impuestos y demás. Creo que, ajá
Pero no estoy pensando en. Ujú. Ujú. Pues no lo quieren. Exacto. Sí, sí, de hecho, como te decía, por ejemplo, para la el otro día estaba leyendo un artículo, te estaba hablando de la inteligencia artificial hace rato. Pues ese mismo hablaba de que por cada, no sé si tú hayas usado inteligencia artificial, por cada chat que abres para hacer preguntas y así, se gasta un litro de agua.
sí. Muy bien, sí. Okey. Ajá. Sí. Muy bien. Okey, sí. Ah, sí, sí, sí. Hay una cantidad así. Sí, sí, sí.
No te pones a
Sí, sí, el
Exacto, ves no ves la la fábrica, dices pues no sé, contamina, pero de una u otra forma, pues sí, eh, causas contaminación, aunque no lo veas.
Claro. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, y desafortunadamente, fíjate ahorita que estás diciendo esa parte de de los servidores de que tenemos para la inteligencia artificial o para todo lo que es las redes sociales, los correos y demás. Eh, desafortunadamente, son servidores que consumen mucha energía. Eh, más sin embargo, actualmente yo he visto que ya han salido algunas tecnologías que ya consumen mucho menos energía, pero como que no las han querido desarrollar. Pero yo como que tengo la impresión de que ese desarrollado ese desarrollo se ha quedado atorado, más bien por intereses, pues obvia obviamente empresariales, ¿no?
Para mantenerlos. Sí. Ujú. Ujú. Priva eh, diferentes.
Sí, exactamente, que que son tecnologías que las quieren seguir explotando, así como ha llegado a suceder con los carros, eh, entonces quieren continuar produciendo hasta que, algo así como que hasta que tengan mayor beneficio, ¿no? El, eh, el, bueno, el el carro es el típico ejemplo, ¿no? de de las empresas que están haciendo los carros de combustión, y que y que no se hace un cambio a eléctrico de una manera casi inmediata cuando se pudiera hacer, ¿no? Desde ahí.
Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Eléctrico. Sí, sí, sí, es lo que estaba pensando el otro día. Aquí cerca de donde yo vivo en Guanajuato hay fábricas, y era lo que estaba pensando, pues tanta tecnología que tienen y esto y, pues, no no no se esfuerzan en hacer algo más sustentable. Porque también estaba leyendo lo mismo, ¿no? cómo todas esas empresas están excavando el agua de aquí de por donde vivo.
Ajá. Sí. Correcto. Sí. Exacto. Sí. Claro, sí.
Y pues sí, ve No, pues, hay trabajos, hay lo que sea, pero de una u otra forma termina afectando porque no quieren dar ese paso.
Ajá. Correcto. Sí, es ese es un problema también grave de que, como son empresas como lo llaman el famoso nearshoring, pues vienen a a tener una mejor actividad empresarial con una mayor ganancia, pero al final de cuentas, a quién nos dejan a nosotros o sin agua, o sin petróleo o sin recursos maderables. O sea, el chiste es que salimos mal, ¿no? Y
Ujú. Justo. Exacto. Justo Sí, de una forma, pues sí, a lo mejor te beneficias, pero también va mal la situación.
Ajá. Claro. Sí, yo creo que todo esto, pues se tiene que empezar ya a reglamentar de una manera más, eh, fuerte, más este férrea para que, no nos pase, ¿no?
Sí, porque muchas veces se ve como de, pues es trabajo, pero pues, a qué costo.
Exacto. Exacto. Eh eh de ahí el problema, ¿no?
Mm. Sí, creo que es algo que pues se va a tener que tratar pronto o, pues nos va a tener que tocar las consecuencias.
Sí. Exacto.
Pero oye, me ha dado mucho gusto platicar contigo, ¿eh? La verdad.
Igualmente. Eh, ahora sí que buena plática.
Estaba muy interés Sí, sí, ojalá podamos volver a platicar pronto. Esperemos.
Claro que sí. Cuídate. Que estés bien.
Igual tú cuídate.
Gracias.
Hasta luego.